E eu limito, eu limito bastante. O que que eu faço no meu Instagram? Eu pra não porque cria esse vício, né, de você o famoso Doomscrolling, né, que você vai no vídeo, aí, "ah, não, deixa eu só assistir mais um videozinho aqui", aí vai nesse videozinho, "ah, legal, calma aí, deixa eu ver esse outro vídeo", aí vai, e vai, e vai e fica infinito. Então pra pra não acontecer isso, eu bloqueei o aplicativo ah, eu bloqueei as notificações pra não me mandar nenhuma notificação, hum, e também eu bloqueio o tempo de aplicativo, ou seja, se eu usar o Instagram por mais de 1 hora diária, o meu celular ele bloqueia ele, então eu não posso acessar mais.
Ah, tá, tá certo. Hã, aham. <laughs> É verdade. Aham. Olha! Olha, que boa. <laughs> É, que legal, é é algo bom às vezes, né, pra colocar pra quem não consegue dormir, sem ficar no Instagram, pessoas que não consegue, né, é, tem essa essa isso é legal, isso é uma boa ideia que tem que espalhar isso. <laughs> É.
Uhum. <laughs> Isso. Uhum. Isso. Isso, exatamente. Eu eu não sei se tem o eh, o me o meu celular é um um celular da da Google, né, eu não sei se outros celulares têm isso, eu até posso depois ver em iPhone essas coisas, mas realmente deveria ter mais, deveriam puxar mais um pouquinho, né, mas empresa, né, então eu acho que
Hum. Hum, hã, é, de um aham. É, o intere interesse o interesse é maior do que isso, né, eles querem, né, é ter mai quanto mais quanto mais melhor, né, pra, né, é isso que eles pensam, é verdade. Ah, muito legal, viu, foi muito bom ouvir a sua, né, a sua ah, a sua opinião sobre as redes sociais que é bem interessante, né, você, por ser jovem, tem essa essa opinião, é muito difícil ouvir, né, nos dias de hoje, muito interessante, gostei muito e s e tem que e tem muitas dicas aí boas que você deu aí, muito legal mesmo.
Isso, exatamente, querem Isso. <laughs> Uhum. Sim, sim. Uhum. Hum, infeli inf É, infelizmente minha geração não é assim, mas espero que seja um dia, mas muito obrigada por me escutar e até a próxima.
Obrigada, até.